เนี่ยค่ะ ช่วงนี้กลุ้มใจมาก ๆ เลยอะคะ พอดีที่บ้านนะคะ เป็นธุรกิจ กงสีอะคะ ทีเนี้ยเราก็จะต้องทำงานเกี่ยวกับญาติ ใช่ไหมคะ แล้วก็ญาติเนี่ยแหละค่ะตัวดีเลย เพราะว่าเวลาที่เราทำงานน่ะค่ะ เหมือน เหมือนเขาจะแบบเห็นด้วยนะคะในตอนแรก อะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เราจะเสนอสิ่งที่เราทำ หรือว่าพรอเจกต์ที่เราทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายอะคะ เขาก็จะบอกว่า นั่นก็ไม่ดี นี่ก็ไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ มันรู้สึกว่าเป็นการควบคุมเรา โดยที่แบบเหมือนตอนแรกเขาจะ เออ ออ ห่อหมกกับเราไปด้วย ใช่ไหมคะ แต่พอ เราจะทำจริง ๆ เนี่ย เขาก็จะบอก "อันนี้ไม่ได้นะ อันเนี้ยมันเป็นแบบนี้" เขาคิดว่าแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยอะคะ มันก็เลยรู้สึกว่า ทำงานไปแบบมันเครียดอะคะ แล้วก็มันรู้สึกไม่มีความสุขมาก ๆ เลย แล้วบางทีอะคะ เขาก็ละเมิดแบบขอบเขต ความเป็นส่วนตัวบ้างนะคะ ในบางที อย่างเช่น แบบมายุ่งวุ่นวายเรื่องครอบครัวมากเกินไป ในฐานะที่แบบ เข้าใจนะคะว่า เขาเป็นญาติอะคะ แต่บางอย่างอะ เขาก็ล่วงละเมิดเหลือเกินน่ะค่ะ แบบว่ามาเหมือนคุกคามบ้าง มาเป็นแบบเหมือนออก ความคิดตัวเองมากเกินไป อะไรแบบเนี้ยอะคะ เราก็เลยไม่รู้จะหาทางออกยังไง? แล้วก็ช่วงเนี้ย ก็เลยแบบรู้สึกนอยด์ แล้วก็รู้สึกปวดหัวมาก ๆ เลยค่ะ อยากจะขอคำปรึกษา หน่อยอะคะ
อืม อ๋อ อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม อืม ครับ อือ ๆ ครับ อืม อืม อืม หือ ครับ โอเค เข้าใจเลยครับว่า การที่เรามีญาติเข้ามา อยู่ใน เอ่อ ธุรกิจส่วนตัว หรือว่าธุรกิจกงสี หรือธุรกิจครอบครัวของเรา อย่างงี้ครับ มันก็จะมีเรื่องของความสนิท อย่างเงี้ยเนาะ มากกว่าพนักงานทั่วไปอะครับ ก็อย่างเช่น อ่า อาจจะเป็น อ่า คุณน้า อย่างเงี้ยครับ มาอยู่กับ อ่า เราในลักษณะที่เราอาจจะเป็นหลาน อย่างงี้ ก็ขอยกตัวอย่างก่อนนะครับ อืม ทีนี้เขาก็อาจจะเห็นว่า เราเป็นญาติ กัน เขาก็อาจจะมาตีสนิทมากกว่าพนักงานทั่วไป อย่างเงี้ย ทำให้บางครั้ง อาจจะทำให้เราเกิดความรำคาญ หรือว่าไม่ให้เกียรติต่อกันและกันในลักษณะที่เราอยู่ในช่วง เวลาที่เราต้องทำงานในระหว่างวัน เงี้ยครับ เอาง่าย ๆ คือเราอาจจะสวมหัวโขน เพื่อทำงานกับลูกน้องอยู่ แต่ว่าลูกน้องอาจจะมา อ่า ไม่ให้เกียรติกับตัวหัวหน้างาน อย่างเงี้ย ซึ่งมันก็ให้ความไม่เหมาะสม ประมาณนั้นถูกไหมครับ? อืม ครับ ๆ
ค่ะ ใช่เลยค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ถูกมาก ๆ เลยค่ะ ที่คุณพูดนะคะ มันจริงมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่า ยกตัวอย่างนะคะ คือเราอะ ถ้าในฐานะที่อยู่ในแบบธุรกิจนี้อะคะ เป็นเหมือนแบบว่าผู้จัดการ หรือว่าคนที่ควบคุมอะคะ ก็คือเรามีลูกน้องอะเนาะ เวลาเราสั่งงานอะไรไป อะไรอย่างเงี้ยอะคะ ก็คือเหมือนเราสั่งไปแล้วนะคะ แต่ก็จะมีญาติคนนี้เนี่ย อันนี้ก็คือเป็นป้านะคะ เป็นแบบว่าพี่สาวของพ่ออะคะ เขาก็จะเข้ามาแบบว่า "อันเนี้ยไม่ได้นะ" เขาจะไปเหมือน ไปแบบว่า ไปสั่งพนักงานโดยตรง แล้วก็มาบอกเราทีหลังอะคะว่า สิ่งที่เราสั่งไป อย่างเช่นแบบ เรื่องเงินเดือน เรื่องการมาสายขาดลาของพนักงาน อะไรอย่างเงี้ย ที่เราตัดสินใจไปแล้วว่า อันเนี้ยผิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นแบบว่าคนของเขาอะคะ เขาอะจะแบบ "อันเนี้ยไม่ได้ อันนี้ก็แบบหยวน ๆ ไปสิ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเขาแบบควบคุมตลอดเวลาอะคะ เหมือนเป็นการแบบล่วงล้ำความ เขาเรียกว่า หน้าที่การงานของเรา อะไรอย่างเงี้ย มันเกิดอย่างที่คุณบอกเลย ก็คือพนักงานน่ะค่ะ เขาก็แบ่งเป็น 2 ก๊กสิคะทีเนี้ย อะไรที่เป็นกับเขา เขาก็จะไปยุฝั่งนั้น อย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นทุกวันเนี้ย ธุรกิจที่ร้านเนี่ย ธุรกิจกงสีนี่ย ทำงานได้ลาก ยากลำบากมาก ๆ เลยค่ะ ก็เลยไม่รู้อะค่ะว่า จะจัดการยังไงอะคะ?
อืม ถัดมา ครับ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อืม อ๋อ ครับ อือ ๆ อืม อือ ๆ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ทีนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่า อ่า ญาติคนเนี้ย เขาดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ในบริษัทของเราล่ะครับ?
อา เอาจริง ๆ นะคะ ญาติเขาก็เกน เป็นแค่เหมือนแบบว่ากรรมการผู้ถือหุ้นเฉย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าแบบเหมือน เหมือนสิทธิตามกฎหมายนะคะ เขาไม่ได้มีแบบตำแหน่งหรือหน้าที่ใน แบบว่าใน ในที่ ที่รับผิดชอบอะคะ เขาแค่เหมือนพ่วง เหมือนแบบว่าเหมือนหนังสือรับรองที่ราชการออกให้อะคะ ก็แค่ขึ้นตำแหน่งตรงนั้นเฉย ๆ อะคะ
อืม อืม อือ ๆ อือ ๆ อืม โอเค เข้าใจเลยครับว่า การเป็นผื้อ การเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยครับคือส่วนหนึ่ง จริง ๆ เขามีอำนาจในการที่จะโหวต อ่า ในลักษณะของกิจการที่จะ ทำ อ่า อิเวนต์อะไรสักอิเวนต์หนึ่ง เงี้ยครับ เขาก็มีส่วนที่เขาต้องโหวตกับเราเนาะ เพราะว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทนะครับ ถัดมาก็คือจริง ๆ ถ้าเผื่อมันจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ก๊ก ตัวนี้อาจจะทำให้ อ่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าที่อยู่ในบริษัท หรือว่าแล้ว แล้วแต่ล้วนถึงเจ้าของกิจการด้วย อาจจะมีปัญหาในภายหลัง เงี้ยครับ ทางที่ดีเราควรที่จะ อ่า พูดกับเขาโดยตรงดีกว่าว่า มันเกิดปัญหาอะไรขึ้น ทำไมถึงมีการล้ำเส้น อ่า กับตัวเจ้าของ กิจการที่มากเกินไป? อย่างเงี้ยครับ เพราะว่า อ่า ใน ใน ในช่วงเวลาที่เราทำงานนี เนี้ย อย่า อย่าให้เอาความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของเครือญาติมาพัวพันกับเวลาทำงานจะดีกว่าครับ งานก็คืองาน ส่วนเวลานอก อ่า เวลาทำงาน ก็คือเรานับเป็นญาติกัน อย่างงี้ก็ได้ครับ ตอนที่เราทำงานอยู่เราควรจะให้ อ่า เกียรติซึ่งกันและกันในช่วงที่ทำงาน เงี้ยครับ ก็จะทำให้ เกิดความเคารพต่อกัน แล้วก็ลูกน้องที่ไม่ใช่ญาติของเรา ที่เขามาจากที่อื่น ที่เขามาจากต่างจังหวัด อย่างเงี้ย เขาก็จะรู้สึกว่า โอเค เรามีภูมิฐานนะ โอเค เรา เรามีเกียรติที่จะ เอ่อ ไปเผชิญกับสังคมภายนอก แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่เข้ามาหาบริษัทของเราเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่า บริษัทของเรามีความขลัง หรือว่ามีความเป็นกิจการ ที่ดี อย่างเงี้ยครับ ซึ่งลักษณะของการมีความสัมพันธ์ต่อลูกน้องที่เป็นเครือญาติเนี้ย จริง ๆ มันเป็นสิ่ง จำเป็นที่จะต้อง เอ่อ คุยกันให้ได้อะครับ มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันตรง ๆ เราควรจะเปิดอกเปิดใจคุยกัน ณ ตรงนี้ก่อนนะครับ แบบนี้ดีไหมครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อา จริงค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วสิ่งที่คุณบอก คือถูกมาก ๆ เลยนะคะ เราอะคะเคยลองเหมือนกันนะคะ คือทุกครั้งอะ เวลาที่ อ่า อย่างที่แบบกรรมการพื่อถุ ผู้ถือ หุ้นของแต่ละคนนะ ใช่ไหมคะ อย่างเช่น พ่อเราอย่างเงี้ย ตัวเขาเองด้วย ก็คือป้าเนี่ย แล้วก็น้องสาวคนเล็กเนี่ย เวลาจะทำอะไรกันน่ะค่ะ อย่างเราอะ เราก็จะเสนอในที่ประชุมนะคะ แล้วทุกอย่างอะก็เหมือนจะโอเคนะคะ ในการที่มอบหมายที่เป็นพรอเจกต์ให้สำหรับเรา ให้ เขาเรียกว่าให้สิทธิ์และหน้าที่ของเราอะคะ ก็คือจบในที่ประชุม แต่ทีนี้อะค่ะ พอออกมานอกงานเนี่ย อ่า ก่อนอื่นต้องบอกว่า เวลาที่เข้าประชุมทุกครั้งอะคะ พยายามแก้เองด้วยการที่บอกว่า ถ้าอย่างงั้นโปรเจ็กต์นี้เป็นหน้าที่ของเรารับผิดชอบ แบบนี้อะคะ เราขอเป็นคนที่ตัดสินใจนะ เราแบบว่า อ ไม่งั้นน่ะ เวลาพูดไปอะค่ะ เหมือนเขาเรียกว่ากบหลายนายอย่างเงี้ยค่ะ เด็กอะ พนักงานที่ร้านเนี่ย เขาก็จะสามารถเลือก เลือกนายได้ ใช่ไหมคะ ทุกครั้งอะเราก็จะบอกเขาว่า เราขออำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะ ถ้าพรอเจกต์เนี้ย ถ้าคุณเห็นว่าดี อะไรอย่างเงี้ย เราขอเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็ออกคำสั่ง แต่สุดท้ายนะคะ เหมือนจะดีนะคะ อย่างที่บอกว่าการประชุมอะ อ่า โอเค ทุกอย่างอนุมัติ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า อาจจะเป็นการที่พูดกันด้วยปากเปล่าด้วย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แต่พอหลังจบการประชุม แล้วก็พอดำเนินการจริงอะคะ ทีเนี้ยก็จะกลับมาเป็นแบบว่า เหมือนวนเป็นวัฏจักรเข้ามาที่เขาอะ ก็จะเข้ามาคอยแบบอันนั้นไม่ได้นะ อันนี้ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่า สิทธิ์แล้วก็อำนาจที่เราพูดไปในที่ประชุมก่อนหน้าเนี่ย มันไม่ใช่เลย เราเหมือนแบบว่าโดนควบคุมตลอดอะคะ เหมือนแบบไม่อิสระมาก ๆ เลย และที่สำคัญรู้สึกแย่มาก ๆ ในการที่เขามาละเมิดขอบเขตในการที่ เหมือนเราบอกแล้ว ใช่ไหมคะ ตอนแรกว่า อันเนี้ยก็คือเป็นอำนาจของเรา แต่เขาเหมือนมาละเมิดขอบเขตตรงนี้ไปอะคะ อันเนี้ยอะคะ อยากจะปรึกษาเลยค่ะว่า ไม่รู้จะทำยังไงดีอะคะ?
อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม อืม อืม ๆ ครับ อืม อืม อืม อืม ครับ อืม ค ครับ อืม อืม อืม ๆ ครับ อ่า ผมรู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเพ่งเล็งที่จะพยายาม อ่า กดขี่เรา อย่างนี้ครับ ผมเข้าใจประมาณนั้นเลย ถัดมานะครับ อ่า เราลองหาวิธีการ อ่า กระชับความสัมพันธ์กับเขาโดยตรงไหมครับ ยิ่งนับเป็นญาติกันเนี่ยน่าจะเข้าหากันง่ายครับ เพราะว่า เอ่อ อย่างน้อย ๆ เนี่ยสมมุติว่ามีกิจกรรม เช่น เอ่อ การสังสรรค์ปีใหม่เงี้ยครับ อ่า มันก็ต้องมีการรวมญาติกันใน เอ่อ เครือญาติ กะ กับครอบครัว อย่างเงี้ยครับ เราอาจจะเปิดใจในช่วงเวลานั้นนะครับ คุยกับเขาดูก็ได้ว่า โอเค ช่วงปฏิบัติงาน อย่างเงี้ย มีอะไรที่ อ่า ทำให้ไม่พอใจหรือเปล่า อย่างเงี้ย เอ่อ เราลองคุยกันตรง ๆ ก่อนไหม เงี้ยครับ ใน ในช่วงเวลานั้นครับ หรือว่าอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นไปทำร่วมกันก็ได้ครับ อย่างเช่น เอ่อ อ่า ใช้เวลาพักร้อน อย่างเงี้ยครับ จากบริษัทไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น อาจจะไปตีกอล์ฟด้วยกันอย่างงี้ครับ หรือว่าอาจจะไปทำสปา หรืออาจจะไปเที่ยวภูเขา หรือทะเลร่วมกัน อย่างเงี้ย อาจจะสามารถกระชับความสัมพันธ์กันได้ครับ อืม อาจจะทำให้ เอ่อ เวลาที่เรามาทำงานร่วมกับเขาในเวลาทำงานน่ะครับ อืม อ่า มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ วิธีนี้คิดว่าดีไหมครับ?
ใช่ค่ะ อา ค่ะ อา อ๋อ อา ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เราก็นือ ลืมนึกถึงไปเลยนะคะว่า การที่มีกิจกรรมร่วมกันในญาติเนี่ย ก็อาจจะช่วยเหมือนแบบกระชับความสัมพันธ์ขึ้นมา แล้วก็อันนี้ชอบมาก ๆ ที่คุณบอกว่า ให้ลองเปิดใจคุยกับเขาดูอะคะ เพราะเราอะก็ยังไม่กล้าเลยค่ะที่แบบว่าจะเหมือนไปพูดกับเขาอะคะ แต่ถ้าแบบว่ายังไม่ได้มีเวลาแบบว่าเขาเรียกว่า อย่างปีใหม่ยังไม่ถึงอะเนาะ ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมอะคะ แต่ทุกวันเนี้ย พฤติกรรมที่เขาทำอะคะ มันส่งผลต่อความรู้สึกของเรามาก ๆ เลยนะคะ มันทำให้เราหงุดหงิดน่ะค่ะ แล้วก็เหมือนเราต้องมานั่งวนคิดแบบซ้ำไปซ้ำมา เหมือนหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้สักทีอะคะ เหมือนทุกวันเนี้ยมันส่งผล อย่างที่บอกกับความรู้สึกโดยตรง แล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขมาก ๆ เลยอะค่ะ อันเนี้ยควรที่จะทำยังไงดีอะคะ?
อืม ครับ อืม อืม อืม อืม อืม อืม ครับ ตอนเนี้ยคือใน ในเวลางานใช่ไหมครับที่หลุกสึ ที่รู้สึกว่า อ่า เราไม่มีความสุขเลย หรือว่าเวลาส่วนตัวด้วยครับ?
ใช่ค่ะ ส่วนตัวด้วย นิดหน่อยอะคะ แบบเวลาบางทีนึกถึงเรื่องงานบ้างอะเนาะ มันก็จะหงุด หงิดขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ อืม อืม โอเคครับ ก็เราพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเยอะ ๆ ก็ได้ครับ หรือว่า อ่า อาจจะ อ่า คุยผ่านลูกน้องคนอื่นก็ได้ครับ ให้แบบว่าให้ไปบอกข่าวสารกับเขา อย่างเงี้ย ก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ถนัด ที่จะคุยกับเขาตรง ๆ ก็คุยกับ คุยผ่านคนอื่นงี้น่าจะดีกว่าก็ได้ครับ ประมาณนี้เลย ครับ อือฮึ
อา อ๋อ ค่ะ อันนี้ ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะคะ แล้วก็เห็นภาพแล้วล่ะค่ะ ว่าจะฝากใครเป็นคนกลาง อาจจะเป็นลูกน้อง หรืออาจจะเป็นคุณพ่อเราเองเนี่ยแหละค่ะ ที่ให้ไปพูด เพราะว่ารู้สึกว่าคนกลางน่ะ อย่างที่คุณบอกอันนี้ดีมากว่า เขาอาจจะเป็นสะพานเชื่อมให้ก็ได้นะคะ ยิ่งถ้าเป็นพ่อเรา ที่เป็นน้องชายเขาเนี่ย เขาน่าจะฟังค่ะ โอ้โฮ วันนี้ก็คือ เท่าที่ได้แบบว่า คำปรึกษาจากคุณน่ะค่ะ รู้สึกเบาใจ แล้วก็รู้สึกว่าเห็นทางออกแล้วค่ะ ว่าจะต้องทำยังไง? วันนี้ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ให้คำแนะนำดี ๆ แบบนี้อะคะ
อือฮึ อืม อืม ครับ ครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีนะคะ